Ben je m'inspire toujours, voilà je m'inspire toujours dans tous les jours de ma vie, heu, je regarde toujours, heu, étant grand, heu heu, tous les jours, heu, tous les soirs, heu, je je me pose et je regarde des épisodes, je me remémore des épisodes et oui bien sûr, j'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup comment elle a été écrit, heu, j'aime beaucoup sa vision en fait de la vie, heu, du combat, des entraînements surtout puisque je suis un je suis un sportif aussi. Je je fais beaucoup de sport et donc heu, vraiment ça ça m'aide beaucoup dans le quotidien. Ouais. Ouais bien sûr, ouais.
Heu Ouais. D'accord ouais, d'accord, OK. C'est vraiment un personnage qui te qui t'aide au quotidien, parce que du coup tu y penses chaque jour.